مش زي ما بيقولوا كده مرغوب فيه.
ممكن آه، يعني أنتم مش بتحِبُوا تحِسسُّوا حد خالص إنه مثلًا مش مرغُوب فيه، أو إنه تقِيل عليكُم، أو جاي في وقت غير مناسب. ده ده نوع من أنواع يعني ممكن يبقى حاجة آآ، ما فيهاش كرَم ضيافة وكده، أو يبقى في حاجة ممكن تُزعِج الضيف، وده شيء لأ أنتُم مش عايزِينه تمامًا.
<tsk> أبدًا أبدًا، آه. آه آه. أبدًا، يعني أنا كنت باشوف أمي دايمًا آآ، بشوشة على طول مهما حصَل، تقول لِك: "لأ قومي اعملي كذا، قومي اعملوا كذا، واحدة تعمَل ك واحدة تعمَل كذا. عيب، ياخُد واجبه واحترامه." وتضحَك وتتكلَّم. آه، آه، آه.
إمم. دي عادات وحاجة لازم، ما فيهاش نقاش حاجة ما فيهاش ما ينفعش حد ييجي جنبها، حاجة ثابتة.
آه، كانت دايمًا تقول لي: "لازم أما ييجي الضيف لازم تحييِ دمه." يعني قُلت لها آه أ آه قلت لها "يعني إيه أحييِ دمه؟" قالت لي: "يعني عيب ييجي الضيف كده وت يقعُد على الكرسي قدامِك، وأنتِ قاعدة تبُصِّي في التليفزيون، والّا قاعدة بومة ما بتتكلَّميش، لأ، لازم نقول إزيِّك، وعامِل إيه، ومنوِّرنا مش عارفة إيه، افتحي كلام."
إحييِ دمه، ده مصطلح حلو ده. آه، يعني حتى العادات البسيطة، أو الخ الحاجات البسيطة ديّة لازم الواحد يخلِّي باله منها.
<chuckles> آه طبعًا، آآ، الكلمة جامدة. كلمة تحييِ دمه دي كلمة جامدة، كلمة مش سهلة.
دي الصراحة كل كلمة قوية أوي، أو كلمة معبِّرة جدًا، يعني حاجة بتعبَّر عن الوضع ده. طَب، أنتِ مثلًا شايفة إن حتّة كرَم الضيافة ديّة، أو العادات اللي إحنا نكرم فيها الضيف، دي حاجة بت فعلًا بتدُل على كرَم وأخلاق البيت دوّة، والّا يعني شايفة الموضوع إزاي؟ يعني أنتِ مثلًا شايفة لو فعلًا كرَم الضيافة ده ضعيف في بيت مثلًا معيَّن، شايفة إن البيت ده
آه آه. ف
يبقى عنده نوع من أنواع عدم ال يبقاش عنده اللي هو كرَم ضيافة أوي، أو ما يبقاش بيت كريم أوي، والّا شايفة اللي هو كل واحد وظروفه، والّا إيه بالضبط؟